Sí, sí, sí te entiendo eso que dices también. Y, bueno, como todo me imagino, es una pregunta, pero ¿has tenido alguna vez una mala experiencia eligiendo una película? <giggles>
Sí, recuerdo mucho, eh, bueno, una película que sé que es muy profunda, pero que lamentablemente no llegamos a entender, que se llama 12 monos, es protagonizada por Bruce Willis, eh, años después, me tomó años poder, eh, con comprender el trasfondo de la película. En su momento, como no le entendí, eh, me pareció mala, pero después descubrí que era una película muy buena. Pero un uno que sí me dejó muy traumatizado fue la biografía de Eva Perón, de la primer ex primera dama de Argentina, versionada por Madonna, con Antonio Banderas. Esa película evoca muy bien su nombre, Evita, yo siempre digo: "Evita verla", porque literalmente fui para el cine, me encerraron en el cine. Esa película dura 2 horas y pico, 2, más de 2 horas, mucho más de 2 horas, y toda la película es una canción, porque es un musical, y nadie me había advertido de eso. Yo fui solo, pero principalmente porque quería ver a Madonna, pero ver a Madonna cantando por 2 horas, que no sean los éxitos de Madonna, es torturante. Entonces, entonces, lo los primeros, solamente los primeros 10 minutos de la película de que empieza la película sí me gustaron, porque bueno, sale Banderas cantando y él, como buen actor, pues, hace su trabajo. De ahí para adelante cerraron las puertas del cine y yo no hallaba forma de escaparme, porque ni siquiera para salir a comprar dulces. Entonces, tuve que sentarme como un niño regañado a ver las películas sin poder sin tener escapatoria. Y ese fue algo, un momento muy, muy traumático gracias a Madonna, y una película excelentemente producida, pero para mí muy torturante, honestamente hablando.
Ay, creo que sí me suena, sí, me parece bastante familiar. <laughs> Sí, claro, no. <laughs> Yo me imagino, claro que sí. <laughs> No, me imagino, me imagino. Yo, tampoco soy muy fan de las películas de, eh, donde salen muchos pedazos cantando, es como es más la historia de la película, pero sí te entiendo en eso, em, ¿y crees que elegir una buena película puede cambiar tu día? Estamos hablando, pues, de un día de ocio en el que de repente todo el día tienes para ver películas.
Ujú. Correcto.